Pues yo siento que, por ejemplo, les podría decir, eh: "Podemos aclarar esto, podemos". Así como te dije, o sea: "Hay que hacer un FaceTime o juntarnos para pues para hablar del tema o perdóname". Hasta pedir un perdón está bien. O sea, si tú la regaste y sabes que tu amistad vale la pena de, pues no sé, de tenerla, yo creo que sí sería bueno pedir perdón.
Ujú. Ujú. Claro. Por supuesto. Ujú. Ujú. Por supuesto. Oye, y y y en cuanto a la diferencia en edades, no sé si en chats familiares o, eh, no sé, ¿tus abuelos, tus tíos utilizan también chat familiar o alguna otra plataforma, o no usan ninguna? No sé sí sí se comunican tal vez en, eh, a través de un chat en Facebook o en Instagram, ¿o en ninguno?
Sí, tenemos en el grupo de WhatsApp, ahí es de que está toda mi familia y a veces ahí sí hablamos, bueno, casi todo el tiempo en realidad. Pero fíjate que a veces también se me hace como o sea, me gusta porque, pues, mandan fotos, mandan lo que está pasando y así. Eso está divertido ajá, te enteras de todo, pero al mismo tiempo cuando, por ejemplo, mis tíos tienen un grupo privado para, pues, cosas, no sé, de mis abuelos, de dinero y así. Y tengo un tío que diario, o sea, ay no, <chuckles> a mí me molesta mucho eso. Diario está mandando lo que es del grupo privado de tíos a nosotros, o sea, donde está toda la familia ajá, como chisme. Entonces, a veces es como que está reclamando de que estoy superenojado porque pasó esto y esto y esto. Y mis tías de que: "Oye, aquí sabes que no se pone eso". No, pero es que en el otro grupo ya nadie me resuelve, nadie dice nada, aquí mínimo yo sé que van a responder. Pero mira, todo el tiempo. Y un tiempo sí lo sacamos del chat <chuckles> porque ya nos tenía bien hartos, pero, mm, pues otra vez obviamente lo tuvimos que meter.
Ujú. Ujú. Claro, te enteras. Ujú. Ujú. <chuckles> Claro, claro. Ujú. Ajá. Ay. O sea, como tipo chisme, digamos. Ajá. Ujú. Ujú. Guau. Claro. ¿Y en estos chats, entonces, también participa ya gente mayor como tus abuelitos, o o con ellos no, más bien con ellos van directamente y hablan?

Sí, con mis amigas. Fíjate que, hace no tanto, uy yo creo que como un mes más o menos, una amiga se fue a una fiesta con otras amigas que no fue nuestra bolita, pero, o sea, mis amigas siguen viviendo en la misma ciudad, yo soy la única que está en otro país. Entonces, obviamente ellas como que siguen en contacto y salen y todo, y se supone que mis otras amigas se iban a ir con ella, pero esta chava se fue con su otra bolita de amigas y no las invitó.
¡Ah! Ajá. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Okey. Ujú. Ujú. Okey. Ujú.
Y yo les dije, o sea, pusieron en el grupo de que: "Oye, ¿por qué te fuiste sin nosotras?" Porque ella es la que tiene el carro. Entonces empezaron ahí a pelear y yo les puse: "Contexto, ¿qué pasó?" Y ya me empezaron a me pusieron todo lo que había sucedido, que las había abandonado y que se había ido con sus otras amigas, y para esto, ésta no contestaba.
Claro. Claro, claro. Ujú. Y esa esa misma ami esta ¡Ah! Eso, eso, ¿ella también está en ese chat?
Ah, sí, sí, sí, y no contestaba. Entonces, para lo que yo entendí, fue que habían quedado de verse en una casa para arreglarse todas y luego ya se iban a ir a la fiesta. Entonces, o sea, esta niña, pues se fue con las otras, no avisó ni nada y cuando empiezan a subir fotos en redes sociales, que tú ya sabes que todo se ve súper rápido
Ah, okey, okey, ajá, ujú. Ujú. Ujú. Todo, ajá.
eh, se o sea, la vieron ahí y mandaron la foto y dijeron de que: "Oye, qué mala onda que no nos hayas dicho nada porque, pues, sabías que estaba lejos y que nos íbamos a ir contigo". Y esta chava dijo: "Ay, pues consíganse un carro, ya estoy harta de ser su taxi". ¡Así! Y yo, <gasps> o sea, hasta a mí me dolió la respuesta. <laughs>
¡Claro! <gasps> ¡Ay! ¡Ay, Dios! Cla ¿y llevaban muchísimo tiempo de amigas todas?
Sí, desde la universidad. Sí, ya ha pasado como unos 6 o 7 años.
Ajá, ajá. Okey. Y y er ¿Cuántas? O sea, e el ¿era como 3? ¿Cua cuántas amigas contra ella? Digamos, entre comillas.
Somos 5. O sea, eran 4. O sea, 3 y la otra.
Okey. Ujú.